<chuckles> Yani, tabii ki alır çekerim. Ben bu arada fotoğraf özürlüsüyümdür biraz, asla fotoğraf çekemem. Çok çok kötü benim için yani, hatta o yüzden de belki fotoğrafa o kadar yakın değilim, sosyal medyaya çünkü gerçekten çok kötüyüm, hiç anlamam. Poz vermeyi de poz da veremem. Fotoğraf da çekemem böyle saçma sırıtırım, insanları çekerken as arka planda enteresan detaylar alırım ama yani, işin özüne dönecek olursak, eee, bana şey isterse böyle daha hiç em ya, hep bunu bu arada şey olarak farz sayıyorum. Iıı, ilişki daha çok başlarındayız, yeni yemek yiyoruz gibisinden farz ediyorum çünkü atıyorum <chuckles> Tabii, tabii, ama mesela artık 3 senelik bir partnerindir. E, tabii ki onun fotoğrafını da çekeceksin, yemekler de çekeceksiniz beraber hiç hayatın boyunca hiç bunları yapmıcak yapacaksın. Benim önem verdiğim kısım daha en başta, daha tanıma aşamasındayken birbirimizin nelerden hoşlanıp hoşlanmadığını bilmeden, birbirimizi tanımadan, eee, sapmak buradan biraz düşündürücü oluyor bence.
Oh! Mis. Hı hı. <chuckles> Ha ha. Yol yakınken ayrılabiliriz mi diyorsun? Hı hı. Evet. Aynen öyle. Yani, aslında orada amaç beraber zaman geçirmekken, ııı, orada, işte, ııı, hani, partnerin, ııı, diyebilirim belki, ııı, telefonuyla ve, işte, kimlerin o resmi beğendiğiyle meşgul. Hakikaten de üzücü olabiliyor yani. Bu yüzden çok merak ettiğim için biraz da gülerek sana sordum.
Tabii ki. Hı hı. Aynen. <chuckles> Çok iyi yaptın ya.
Aynı. Peki, eee, burada, ııı, hani, arkadaşlarınla birlikteyken, hani, tamam, sevgilin olmasın şimdi, bir arkadaş ortamındasın, eee, ve, eee, bara giriyorsunuz ama dediler ki; "Telefonla içeri giremezsiniz."
Hı hı. Evet.
Yani, telefon yasak, ııı, girdiğiniz mekânda.
Mekâs mekân diyor bana; "Telefon yasak." diye.
Ne olur orada? Yani, o bara ı girmeye devam eder misin? Iıı, şöyle 1-2 saatliğine, yoksa stres mi olursun?
Tabii ki. Asla, var öyle bir veririm ki telefonumu o sırada oradaki çalışanlara büyük ihtimalle alıyor bir yerde saklıyorlar da telefonumu çünkü herkes telefon kullanıyor. <chuckles> Hani; "Eve, eve gidip bırak, hadi öyle gel." demiyorlardır. Ha harika. Yo, seve seve bırakırım ya. Ben bayılırım şey, telefonsuz ortama, televizyonsuz ortama. Özellikle, yani, evde hele kendim misafir ediyorsam arkadaşlarımı, başkalarını böyle çok telefonla, eee, vakit geçirenleri böyle çok öyle kaba bir şekilde şey yapmam da böyle bir göz kaş, göz, beden dilimi kullanırım, hani; "Şunu bırak da bir ortama dön, sohbete dön." gibi. Çünkü, eee, ben o soh güzel sohbetin kekremsi tadına bayılıyorum ya, çok severim böyle kahkaha dolu bir gece geçirmeyi arkadaşlarımla.
<chuckles> Tabii, tabii, güvenli merak etme. O bende. <chuckles> <chuckles> Yok. Hımm. Evet. Hımm. Değil mi? Evet ve o da zaten anca büyük bir ihtimalle insanlar birbirine, ııı, yoğunlaş ııı, yoğunlaştıkça olur. Doğru kelimeyi kullandığımdan emin değilim. Iıı, yani, birbirine konsantre oldukça olur as Evet.
<chuckles> Bence evet, doğru. Ben senin ne demek istediğini anladım. Ben anladım. Çok haklısın bu konuda.